بُص، يعني عشان تخلّي أي حاجة عادة، لازم أنت تكون شايف قيمة في الموضوع ده. لازم أنت تكون من جوّاك عارف إن أنت بتعمل الموضوع ده علشان في حاجات معيّنة أنت مثلًا آآ هتكسبها، أو علشان في حاجات معيّنة هو مصلحة بالنسبة لك. بالنسبة للأكل الصحّي، يعني لازم الواحد يكون حاطط في دماغه إن هو بياكل الأكل الصحّي مش عشان يقول للناس أنا باكل أكل صحّي وترند مثلًا وخلاص لأ، يعني فكّر في ال
لأ طبعًا، أكيد بيبُص للحوار ده إن هو آآ بيكون لنفسه أولًا، وبعدين عشان صحّته ثانيًا ده كلام جميل جدًا. بس أ أنت بتشوف بقى إن الأكل الصحّي بيكون التزام شوية، والّا هو أساسًا المفروض يكون أسلوب حياة؟ يعني أنت شايف إن الح إن الشخص عشان ياكل أكل صحّي، لازم إن هو يعرف إن هو أساسًا ملتزم بيه طول حياته؟ والّا هو لازم يع يفهم إن هو ده أسلوب حياته لازم يبقى كده؟
بالضبط، بالضبط كده. يعني ف لو في عال لو هنتكلّم عن عالم مثالي <chuckles> فالمفروض يكون أسلوب حياة بالنسبة لكل الناس، والناس المفروض كُلّها تكون يعني عارفة حاجة زي كده. أ أنا بالنسبة لي كده. بس يعني عشان مش كل الناس زي بعض آآ ف وهنتكلّم بواقعية برضه، هو الموضوع بصراحة محتاج التزام، الموضوع محتاج التزام ومحتاج مت مجهود كبير جدًا. آآ بالذات بالذات بالنسبة للناس بالضبط آه. بالذات بالنسبة للناس اللي هو بطبيعة الحال بيحب الأكل مثلًا أو بيحب الحلويات، ويحب يجرّب المطعم ده ويحب يجرّب الكافيه ده. فلمّا تيجي تقول له <giggles>
<laughs> وبالنسبة لك؟ إمم. شايفه بين الاتنين يعني. يا سلام! <laughs> أنت باين عليك بتحب تجرّبه <laughs> شكل شكل الكِرش عندك ما اتملاش من ال <laughs> ما اتملاش على الفاضي. يعني في حاجات طب حلو، أومال أنت يعني طب حلو، حلو.
<laughs> لأ، لأ، لأ ل لأ خالص والله ولا ولا كِرش ولا أي حاجة <chuckles>
ياعيني لأ، لأ طب أنا هاقول لك على حاجة بما إن أنت خلاص بتجرّب وبتعمل كده. قُل لي كده أول مثلًا خطوة خـل خ خطوة مثلًا خلّتك أصلًا تبدأ تاكل أكل صحّي؟ يعني هل شُفت نفسك، آآ رُحت لدكتور قال لك حاجة أو شُفت إن أنت جسمك بدأ ي يعني يحصل في ترَهُّل من منطقة، أو ح صحّتك النفسية أو الأسلوب بتاع جسمك ما بقاش زي الأول؟